A, özel bir böyle, hani, belirlediğin bir giyim tarzın var mı? Kendine has sana özel, ııı, s ya, ben böyle giyinirim dediğin, ııı, bir tarzın var mı?
Hı hı. Ya, aslında, eee, şöyle, e, söyleyeyim, yani, küçüklükten bu yana bayağı değişti benim giyim tarzım. Eee, eskiden daha böyle etek, elbise tarzı şeyler daha çok tercih ediyordum. Eee, daha böyle, hani, bilmiyorum belki arkadaşlarımdan etkilendim ya da ailemin, hani, beni o şekilde giydirdiğini gördüğüm için olabilir. Ama mesela şu an, yani dolabımda etek yok ilginç bir şekilde. <giggles> Gerçekten etek yok, elbise, hani, tek tük, o da, eee, düğün falan filan olunca giymek için. Eee, öyle, yani. Yok maalesef şu an bunlar.
Hıı. Evet. Anladım. <chuckles> Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Eee, "Yani, ağırlıklı olarak pantolon, ııı, kullanıyorum" diyorsun diye anlıyorum. Hı hı.
Pantolon var. Eee, evet, pantolon, eşofman, tayt yani bu tarz daha, hani, eee, rahat.
Hı hı. Daha günlük. Hıı.
Günlük, evet. Yani, biraz daha, eee, rahat giyim benim için daha çok cezbedici açıkçası.
Anladım, anladım. Eee, peki, eee, bunu böyle değiştirmenin bir nedeni oldu mu fark ettiğin? Ya, aslında, hani, bu tarz değil de bu b bu biçim giyinmeyi tercih ediyorum artık dediğin bir, ııı, his, fark ettiğin bir şey oldu mu? Yoksa bu böyle kendiliğinden biraz da, eee, günlük hayatından mı kaynaklı? Nasıl?
Hı hı.

Ya, aslında, ııı, doğruyu söylemek gerekirse o değişimi hissettiğim bir zaman vardı. Genel d daha, böyle, ortaokul zamanlarında, eee, 7 ve 8'inci sınıftan sonra, hani, emm, ne denir onun adına, liseye geçiş döneminde artık böyle birazcık daha, hani, etek, eee, elbise bunlar çok böyle çocuksu gelmeye başladı. Yani, benim kafamda. O yüzden dedim ben, yani, e, birazcık daha, böyle, havalı giyeyim, hani, kendim daha rahat, şık hissetme eee, ye doğru adım attım kendi içimde. <chuckles> Ama, yani, şu ana kadar hâlâ bile, yani, hani, biraz olsa bile yavaş yavaş, işte, etek almaya çalışıyorum, bakıyorum beğendiğim. Ama hâlâ, yani, şu ana kadar hâlâ onu korumuşum. <chuckles>
Ha, evet. Hımm. Evet. Ah, <chuckles> anladım, <chuckles> anladım. Hı hı. Hı hı. Hıı, anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Eee, güzel tarif ettin aslında biraz daha çocukusuydu, ııı, çocuksu gibi hissediyordum etek, elbise giyme <chuckles> duygusunu. Eee, s herhâlde böyle, hani, daha yetişkin gibi hissetmek için, ııı, biraz da, ımm, belki o tarzı değiştirdin anlattığına göre. Hımm, evet, daha genç.
Evet. Belki daha genç, hani. Genç, hani, yetişkin bilemedim ama, hani, eee, ya, hani 14-15 yaşlarında oluyorum. Hani, daha böyle 18-20 yaşlarındaki giyinen insanlara bakıp, hani, o tarzı benimsemişim aslında.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm, peki, renklerle aran nasıldır?

Çok kötü. <chuckles> Ya, şöyle, ben, eee, yani, dolabımdaki kıyafetlerin şu an için konuşuyorum; %80'inden fazlası koyu renk, yani siyah, eee, işte gri, eee, koyu kahve tarzı. Onun dışında da, geri kalanı zaten beyaz ve krem. Yani, hep böyle bu tonlarda gidip, geliyorum. Öyle çok renkli bir kıyafet niyeyse kendime yakıştırmıyorum, yani. O yüzden bulundurmuyorum.
Kıyafeti? A. <laughs> Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. A, ha. Hı hı. Anladım. Hımm. Hımm. Peki, ııı, demek oluyor ki, biraz daha tekdüze bir şıklık, ııı, tercih ediyorsun. Iıı, öyle, e, anladım anlattıklarından. Iıı, peki, ııı, yani, böyle mesela, ne bileyim modelini çok beğendiğin ama senin, ııı, bugüne kadar tercih etmediğin bir renk, daha parlak bir renk belki, daha canlı bir renk, hani kırmızı kadar da iddialı bir şey söylemek istemedim, sen bu kadar, ııı, daha böyle s, evet, ha başkalarını da seviyorsun, kendine gelelim: modelini çok beğendin, kumaşını beğendin, üstüne giydin, böyle cuk oturdu, wow dedin aynada, hani, ölçüleri olsun, kalıbı olsun, her şeyi çok güzel ama renk siyah değil, gri değil, krem değil, beyaz değil; hadi bakalım ne yapıyoruz öyle bir durumda? Ne yapıyorsun?
Evet, yani öyle denebilir. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Yo, kırmızı güzel, çok seviyorum başkalarında. <chuckles> Kendimde Evet. Hı hı. Eee, şöyle, bu arada çok benzer bir şeyi yaşadım, aslında yakın zamanda. Bir tane, eee, böyle yaz dönemiydi; yani, bu yaz hatta oldu. Eee, kıyafet bakıyordum, ben yine, kendi renklerime gittim, tabii. Eee, bir tişörtün kumaşını acayip beğendim ve rengi turuncuydu, böyle nar narçiçeği gibi.
Hı hı. Tabii. Hı hı. A, ha.